देखिए, आज पढ़ाई करने के स हर व्यक्ति के सामने 2 ऑप्शन उपलब्ध हैं, एक है ऑनलाइन क्लासेज़ और दूसरा है ऑफ़लाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस और ऑफ़लाइन क्लासेस की पढ़ाई में आपको क्या फ़र्क दिखता है?
हुँ। देखिए, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन-आसमान का अंतर है, अभी आप देखो कि अचानक से ऑनलाइन आया जब लॉकडाउन में, तो ऑफ़लाइन पे थे सब लोग कि मतलब अ, सबको बुक और पेन, कॉपी-पेंसिल पन से पढ़ने की आदत थी, टीचर के सामने बैठ के पढ़ने की आदत थी, एकदम अचानक हुआ तो मुझे लग रहा था कि लोगों में दिक्कत आई थी, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई थी कि उनको समझ ही नहीं आता था कि ये क्या अब नया तरीका आ गया है कि मतलब लैपटॉप पे टीचर पढ़ा रहा है या फ़ोन पे टीचर पढ़ा रहा है। तो हाँ, बहुत फ़र्क होता है, मुझे लगता है समझने में भी दिक्कत होती है क्योंकि आप बच्चे को टोक नहीं सकते हो ना, ऑनलाइन में टीचर कैसे टोकेगा? अभी जैसे ऑफ़लाइन में क्लास में टीचर हमारी डाँटती थी, हम जब पढ़ते थे कि नहीं ये चीज़ ऐसे की जाती है, ये चीज़ ऐसे की जाती है, कोई डाउट होता तो हम अच्छे से पूछ लेते थे लेकिन अभी ऑनलाइन में मैं देखती हूँ कि बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं और टीचर भी कितना हद तक टीचर सिर्फ़ बोल सकता है ना? वो पकड़ के अ, बोल ये तो नहीं कह सकता कि बेटा ये चीज़ ऐसे करो, तो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो गया ऑनलाइन, ऑफ़लाइन में।
जी। जी, बिल्कुल आई थी। बिल्कुल। जी।